آه، الحَمَام ده برضو كان اللي هو من نوع في نوع مِنُه بيتاكل يعني؟ والّا كان هو النوع اللي هو خلاص.
لا، لا، لأ، لأ، لأ، اللي أنا كنت باجيبُه ده ما كانش بيتاكل، بس كان عَندي أوضة بقى كان عَندي أوضة، اصل إحنا كان عَندنا عمارة كبيرة، فكنت عامل في الشقة دي بقى كنت مقسمها، فاهم، أوضة للأرانب، وأوضة للحَمَام، وأوضة للفراخ، وفاهم، كُلّ حاجة. فكان عندي أوضة للحَمَام اللي هو البلدي، ده للأكل، فاهم؟
آه. تمام. إمم. آه. اهم. ما كان كان مروان بيقول لي، مش عارف،: "البط في مصر." <laughs> بيقول لي: "ب5000 جنيه." قُلت له بط! 5000 جنيه، إزاي يا عم؟! قُلت له طَب حلو. آه والله العظيم بيقول لي كده، أنا، أنا ما اعرفش أنا ما باكلهوش بصراحة خالص. <tsk> بس الفكرة لقيتُه بيقول لي: "خم" قُلت له يا عم البط ده ب5000 جنيه إزاي؟ قُلت له طَب يا عم ما تق
ف لك لكن ال آه. <chuckles> <chuckles> أيوه، أيوه، أيوه، أنا س أنا سِمعت والله. آه، لا والله لا، لا، لأ. والله وصِل، وصِل والله يا محمد للموضوع ده.
يا عَم في مشروع بط، هي المشكلة يعني ما نعمل مشروع بط، 5000 جنيه! بطة! ليه؟! ده أن <laughs>
<chuckles> <chuckles> تخيّل! تخيّل ال أحسن دكر بط الواحد كان بيجييبه بمِيَّ 50 جنيه ولا ب100 جنيه، دلوقتي بقى ب5000 جنيه. <tsk> لأ، ف الحاجات دي فظيعة بصراحة.
آه. أنا أصلًا أ هو أن آه بصراحة الحاجات جامدة أوي. طَب بالنسبة بقى لل البغبغانات وكده برضو، كان ليك تعامل مع بغبغانات قبل كده؟ يعني في
باقول لك أنا عَندي البلكونة البلكونة بتاعتي الحيطة كلها كان عبارة عن أقفاص عصافير وبغبغانات: سماسم، وحسون، وبركاديلو، وFischer، وCockatiel، واسترالي. بُص، بُص ك كُلّ حاجة تخيّلها، بُص كان عندي فوق ال حوالي 25 نوع. وجميع الأصوات، وجميع الأصوات اللي أنت تتخيّلها على بالك بقى. والله يا محمد بجد كنت باعشق الحاجات دي.
آه. ياه! آه. يا نهار أبيض! إمم. أيوه. تصّدَق راحت من على بالي حاجة خ حاجة خطيرة جدًا. يا ن ده أنا نسيت خالص. ده أنا افت ده أنت فكّرتني دلوقتي. أنا ابني اللي في مصر كان جايب كلب اسمه Husky، فاهم قصدي؟ آه. لمّا أنا نزلت أجازة ال اللي هو في شهر 6 اللي فات، تمام؟ كان هو عَنده لسه الكلب ده. فالمشكلة إن لقيته أنا أصلًا أنا باقلق مِنُه بصراحة، لأنه كان ضخم كده وبعدين حاسس إنه عامل زي الديب. أنا باقوله يا ابني ما بي ما بيهوهوش، ده بيعمل، قُلت له يا عَم ما بيهوهوش. <laughs>
إمم. إيه؟ إمم. أيوة Husky آه، اللي هو ال بتاع الروسي ده. إمم. حلو. أيوه، أيوه. أيوه، أيوه. أيوه، آه فيهم عِرق دي فيهم عِرق Wolf كده، ذئبي شوية. إمم.
آه، بالضبط. ولقيت العيال كُلّها، يعني كُلُّهم اللي في البيت واخدين عليه ما عدا أنا. هو كارهني كده أوي. ما هو أنا أصلًا عارف إن أنا الكلاب ما ما باحبهمش. آه، واخدين عليه خالص وبتاع، وأنا بقى قُلت له يعني ينفع كده أبوك وبتاع وبتخوِّفه والكلب، طَب ده منظر، ده منظ <laughs> آه، هو ده منظر وعنيف جدًا. بس للأسف صدَّق مات مِنُه من حوالي 5 شهور كده. مات مِنُه من 5 شهور، آه. بيقول لي مش عارف، بيقول لي كان واخده مرّة بَرّة كده وبتاع، ما تفهمش جاله virus والّا بيقول لي هو الجَوّ ما عادش نافع معاه لمّا كبر شوية. بيقول مش عارف، هو جاتله حُمّى كده، وراح لدكتور
أيوه، ما أنت ما أنت دخيل عليه، ما أنت ما ما ت ما يعرَفَكش. <chuckles> أيوه، ممكن يثبِّتك بيها. <chuckles> يا نهار أبيض! ليه بقى؟ إمم. <tsk> أصل جَوّ مصر ما ينفعش مع النوع ده.
أ ما شكله مش بتاع أصل هو بيقول أنا شاريه من واحد منزِّل السلالة بتاعته من إيطاليا. هو بيقول أنا شاريه من واحد كده، بس ما اعرفش بيقول لي هو عاش معاه تقريبًا كده سَنة بالضبط. بس جه بقى في التانية ديّة بيقول لي هات له
إمم. أيوه. أيوه. بس هو فعلًا فعلًا الHusky أكتر نوع بيموت في مصر، لأنه ج مش جَوّ مصر ما يمشيش معاه خالص.
إمم.

بس خلّينا الكلب شكله حلو أوي بصراحة. بس أنا باخاف منه، باخاف منه، بس أنا أنا استغربت وكان واخد عليه جدًا وواخد على البيت كله ما عدا أنا. أنا كنت كان شكلي غريب أصلًا.
أيوه اللي هو ال-Husky معروف. امم هتلاقيه هتلاقيه اتأثّر، هتلاقيه اتأثر بيه أوي لمّا مات، صح؟
ياه! ده كان ده كبير خالص وبيبكي ولقيته بكى وكان حزين. ده كان ناقص يعمل صوان يا ابني والله العظيم تلاتة. <chuckles>
أيوة يا ابني، أنت مش متخيل، مش متخيل علاقة ال أيوه، أيوه، أيوه الكلب يا ابني، أنت مش متخيل اللي بيربي كلب وبيتعود عليه بيبقى زي بُص أكتر من أخوه، يعني فاهم، أنت أيوه، أيوه. طيب، طب لازم، لازم يزعل عليه طبعًا.
امم. وجايبه من صغ وهو صغير. يعني كان معاه كمان وهو صغير، كان معاه السنة دي. امم، امم، امم.
والَّا، لأ لأ الحيوانات دي حاجة جميلة جدًا بجد يعني. أما آآ يعني أما الواحد يتعوّد عليها وبيرتبط بيها بتبقى حاجة صعبة جدًا الفراق صعب جدًا بينهم يعني.
بالضبط لأنه كان حزين جدًا، جدًا. وحاولت أراضيه بكذا طريقة حتى وأكلمه في التليفون "يا ابني ما تزعلش كده" وبتاع. مامته بتقول لي: "أصله زعلان أوي ومتأثر وحالته بالبلا وخلاص بقى وبدأ يسكر ومش عارف وبتاع."، قُلت لها: "لا لا ما توصلش للدرجة دي يعني، ما توصلش للدرجة دي يعني." <laughs> أيوه، بيشرب مخدرات. قُلت لهم: "أُمال ل أُمال لو البت قلبته هيعمل إيه؟ لما ده كلب. أُمال لو البت هيعمل إيه بقى؟". <laughs>
آه، آه. <laughs> بيشرب مخدرات <laughs> عشان ينسى. أيوه <laughs> خلّيه يجيب له واحد تاني يا عم ينسّيه.
لا ده متأثر أوي. م ما هو خلاص اتعقد. بيقول لي: "هو الHusky ده ما ينفعش إني أجيبه تاني في المكان عشان ما عادش ما ينفعش أصلًا لمصر."، هو صِعِب عليه أصلًا. يعني مش عاوز يجيب بقى حاجة خالص يعني عشان ما يتعلقش بالطريقة دي كده تاني.
امم. يالَّا الله يرحمه.
الله يرحمه ويحسن إليه. ماشي، ماشي، نتكلم تاني، ماشي.
<laughs> شكرًا يا باشا على الكل المكالمة الجميلة، مع السلامة.

بالضبط. باقول سُبحانك يا رب يعني أنت فانا بصراحة دول الحاجتين ال2 الوحيدين اللي انا اتعاملت معاهم مباشرةً. و والقطة اللي ماتت على رجلي ديّة قعدت معانا من وأنا عندي 4 سنين لحد ما بقيت وأنا في تالتة ثانوي كده. والكلب ده. الكلب ده أسبوع بالضبط كده، كان قدام المدرسة وابتديت نأكله فينو و
<sneezes> إمم. وأكيد أكيد دي من ضمن الحاجات اللي خلتك تتحمل تتعود إن أنت تتحمل المسئولية، لإن الحيوانات فعلًا اللي بيعمل معاهم أي حاجة وبيربّي حيوانات أو بيساعد الحيوانات أو بيأكّلهم، بيتعود بيتعود إن هو يبقى في حاجة مسؤولة منه، حتى لو أطفال صغيرة. آه <coughs> يعني يعني أنا أنا ولادي أنا و أنا ولادي على طول، موضوع القطة ده ما بيستغنوش عنه خالص، يعني بيحبوا القطط جدًا. في مصر بقى وهنا و فاهم؟ يعني حتى، حتى القطة اللي أنا جبته لهم في ماديرا جايبينه معاهم هنا من بالطيارة، وليه الباسبور بتاعه وكل حاجة.
آه. إمم. بالضبط، بالضبط. بقى حاجة جميلة جدًا بصراحة. كلها حاجات حلوة. إمم. آه. يا ختي عسل والله. <laughs>
آه و <coughs> تومي. آه والله م مرزي جنبي أهو وأنا باكلمك. <laughs> يعني، آه. <laughs> آه والله وجايبين له كنت جايبه لهم في ماديرا عشان هُم بيحبوا يح في مصر كان عندنا واحدة هيمالايا، اللي هي ال كبيرة أوي اللي شكلها اللي هي مكشرة دي بس شعرها طويل وليها شنب كبير كده.
<laughs> بقى بذمتك يا عسل. ده عسل أوي. آه. آه. اهم، إمم. والله بيني وبينك أنا م م ما باحبش القطط بتاع البيت دي. مش عارف ليه، باحس إنها تنكَة كده. <laughs>
آه. لأ، لعلمك، لُذاذ جدًا وبيخل بياخدوا الطاقة السلبية من الواحد يعني، أنت فاهم؟ لو أنت عندك قط كده وتقعد تلعب معاه وتقعد تحسس عليه، لو أنت قاعد متضايق ومخنوق تحس إنه بيسحب منك الطاقة السلبية، والله العظيم. once إن أنت تمشّي إيدك عليه بس كده وتقعد ت تفعص فيه كده وبتاع، عسل يعني، فاهم؟
آه. ده عسل. أيوه ياه! إمم. بالضبط، بالضبط. أنا بابقى عاوز آكلهم أصلًا. أنا مش القطط دي
آه، طَب ما تجيب لك واحدة يا بني يعني، ما نجيب لك واحدة حُطها <laughs>
يا عم هاكلها، هاكلها. اسكت، هياكلها. <laughs>
والله لُذاذ جدًا. ف
آه عسل أوي.
فدي من ضمن الحاجات اللي بتخلي الأطفال يتعلموا المسئولية بصراحة.
إمم. أنا أبويا الله يرحمه كان على طول يقول لي أصل القطة دي كانت في الشارع، القطط في الشارع أنت عارفها بقى. فدي كنت بادخلها البيت، كنت ادخلها البيت وأنيّمها معايا ومش عارف إيه. كان على طول بقى أنت فاهم، أنا كان كان على طول يضربني بالأقلام.
<clears throat> آه إمم. أيوه، أيوه. طَب على فكرة أنت شكلك بتحبهم، بس مش واخد بالك.
أنا باحب القطط جدًا أصلًا. أنا باحبها أوي
طيب يعني أنت أنت بس أنت محتاج إن أنت حد يجيب لك قطة أو أنت تروح تجيب قطة تقعدها معاك هتسليك جدًا، خصوصًا إنك قاعد لوحدك.

أنت عارف هاقول لك على حاجة بصراحة، بأمانة يعني. أنا عارف أنا عارف إن أنا عملت حاجات كتيرة غلط، بس أنا عارف إن ربنا بيكرمني عشان خاطر القطة دهيّة، وعشان خاطر ك وعشان خاطر كلب كمان كده، في كلب برضه كان ليّا معاه ذكرى كده، أنا عارف إن ربنا بيكرمني عشان ال2 دول، أنا مآمن لحد دلوقتي في الموضوع ده. هاقول لك، الكلب دوّة أنا كنت في المدرسة
آه.إمم. إمم. آه، آه. إمم. اتعرّفت ع اتعرّفت عليه إزاي؟ إمم. إمم.
كان وأنا في سنة كام؟ وأنا في الإعدادي كده، أولى إعدادي، تانية إعدادي. المدرسة بتاعتنا كان قدامها طريق، يعني طريق اللي هو طريق عادي بتاع عربيات يعني.
آه. أيوه. أيوه، آه.
فكان في كلب بيعدي كده في الفسحة، ففي أوتوبيس معدّي والأوتوبيس معدّي قام إيه؟ دايس على نصه.
إمم. <clears throat> أوبس!
داس على نُصّه، هرس نُصّه يعني. فخلاص فيُعتبر مات. <tsk> ما فهم ركنوه على جنب كده وخلاص بقى والناس كلها اعتقدت خلاص إن كلب ميّت يعني وخلاص يعني. بس أنا آه كنت متوقع كده، كده إنه لسه ما ماتش، هو نُصّه بس اللي اتهرس، بس النُص التاني سليم اللي هو اللي فوق.
إمم. إمم. إمم. صعب أوي. امم. أيوه بإيده، بيمشي بإيده بقى.